Ja, das das ist es nämlich, also, das das finde ich echt schon krass, weil guck mal, überleg mal, wie hoch die Mieten zurzeit sind, ne? Sprich, äh, wenn du Bürgergeld beziehst, ist es tatsächlich so, dass du da, ähm Die Die übernehmen ja im 1. Jahr, was du da hast ist es ja egal, wie hoch deine Miete ist. Also, es soll jetzt keine exorbitanten Höhen übersteigen, das ist klar, ne? Also, ich denke mal, alles bis 1500 ist dann noch im Rahmen, ja? Aber jetzt gehen wir mal von 'ner Miete von 1000 € aus, ne? Dann ist es da so, ähm, du kriegst 1000 € erst mal bezahlt für das. Dann seid ihr 2 Personen da drin, dann kriegt ihr da für für die jeweiligen Personen dann auch noch mal, ich glaube, wie viel sind das? 5 irgendwas mit 500 € pro Person oder so, ne? 560 € pro Person, ne? Dann bist du dabei noch mal bei 1120 €, die hier mit draufkommen. Sprich, du kriegst ausbezahlt so gesehen 2160 €. So, jetzt vergleich das mal mit 'nem Mindestlohnjob heutzutage. Wenn du 'nen Mindestlohnjob à 40 Stunden machst, also, wirklich 40 Stunden, keine 35, keine 30, äh, wie die das da diese abgespeckten Vollzeitjobs tatsächlich manchmal machen, ne? Äh, wie, wie viel kriegst du da wenn du selbst nicht in der Kirche bist und 'ne günstige Krankenkasse hast, kommst du da keine Ahnung, wenn wenn du mal Glück hast, bei 1680 € raus, ne? Da bist du bei 400 €, 500 € trotzdem noch weniger netto, einfach nur, weil dieses scheiß Unternehmen dich im Prinzip komplett ausbeutet. Und ich finde, das kann einfach in dieser jetzigen Zeit nicht sein. Überleg mal, wenn du, ähm, an die Zeit
Das Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. 5 560 € ist der Regelsatz. Mhm. Mhm. Du musst du musst aber bei deiner bei deiner Rechnung musst du jetzt aber auch bedenken, dass du grade für 2 Personen Bürgergeld gerechnet hast und für 1 Person das Arbeitseinkommen. Also, der Mindest der Mindestlohnjob bei bei, äh, äh selbst wenn wir sagen 1600 €,, äh, ist ja dann bei 2 Personen 3200 € netto. Also, das ist immer noch deutlich mehr als Bürgergeld.
Ja, ja, ja klar, ne, das habe ich jetzt schon ach, mhm. Ja. Ja, ja. S S So gesehen schon. So gesehen hast du da schon recht, aber ich ich finde es einfach schon 'n bisschen krass. Früher hattest du einfach, äh, so dieses Gefühl klar, du hast früher 'ne komplett andere Arbeitskultur gehabt. Also, ge gehen wir jetzt mal vor Hunderten von Jahren
Mhm. Aber auch 'ne ungesunde halt.
Bitte?

Erreichst du keinen, das ist korrekt. Also, das ist äh, vor allem haben die ja auch ganz, ganz wilde will sagen, seltene, rare, äh, Telefonzeiten. Da kannst du dann, glaube ich mal, Donnerstags zwischen 10:00 und 11:00 anrufen und Montags zwischen 9:15 und zehn Uhr fünfzehn oder so. Also, das ist äh, und da rufen dann natürlich auch gleich alle an. Also, da da gebe ich dir auf jeden Fall, äh, äh, recht. Ähm, andererseits wird natürlich auch gerne dann da argumentiert, dass es soll ja auch eben irgendwo 'ne Art Hürde sein. Es soll ja nicht jetzt jeder daherkommen und erst mal alles beantragen und bekommen, ähm, sondern halt auch nur, du nur die, die's halt wirklich brauchen. Ähm, wobei halt eben genau die, die's wirklich brauchen, oftmals eben die sind, die davon am meisten betroffen sind, wie bei den meisten Regelungen. Ähm
Ja. Mhm. Ja. Genau so ist es. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mhm.
und, ähm, genau, also da haben wir auf jeden Fall, äh, definitiv Nachholbedarf. Ähm, also, ich finde auch also, ich ich ich wüsste jetzt gerne mal 'n Beispiel, wo du sagen würdest, dass da auch schon genug getan wird für äh, beziehungsweise eben gegen soziale, äh, Probleme?
Wo da jetzt, sagen wir jetzt mal, genug getan würde
Mhm.
Ähm, ey, letztens hatte ich da irgendwas gehabt, wo da hatte ich auch wirklich fest die Meinung tatsächlich von vertreten, dass da sehr viel getan wird, was das Soziale angeht. Ähm
Mhm.
Gott, was was war das nochmal? Müsste ich grad tatsächlich drüber nachdenken. Ich glaube ich glaube das hatte sogar was mit, äh, psychischen Krankheiten tatsächlich zu tun gehabt. Ähm, dass da irgendein Bereich war, der da tatsächlich sehr stark gefördert wird, äh, wo den Leuten auch wirklich, äh, Hand in Hand, äh, geholfen wird vom Staat aus. Äh, bloß da ist aber tatsächlich dann auch wieder das Problem also egal in welchem Bereich du da Probleme hast, oder psychische Probleme oder sonst irgendwas hast, ne, da hast du exakt dasselbe Problem wie beim Bürgergeld. Bis du da irgendwelche Anträge oder sonst irgendwas machen kannst, musst du dir 500 Bescheide von irgend 'nem Arzt, von 'nem Neurologen, von 'nem Psychologen und so weiter holen. Das wird dann alles, äh, Gott schieß mich tot, 3, 4 Jahre oder so, bis du das alles hast und beantragen kannst und dieser Weg dahin, bis du dann auch wirklich diese Hilfe dann kriegst, das ist, finde ich, immer das Schwere daran. Da müsste man Schrauben lockern, unbedingt.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Mhm.

Aber, äh, ich habe da mal, äh, 'ne Frage an dich. Ähm
Klar doch, gerne.
und zwar ich bin ja ich ich ich bin ja durchaus, äh, sehr politikinteressiert und vor allem interessiere ich mich für soziale Gerechtigkeit in Deutschland, äh, unter anderem, weil ich halt selbst von der sozialen Ungerechtigkeit in Deutschland natürlich, äh, sehr betroffen bin und auch schon immer war. Und da habe ich mich dann mal gefragt: „Äh, glaubst du, dass die Regierung genug für soziale Probleme tut?“
Okay. Mhm. Hm.
Also, um sie loszuwerden, nehme ich mal an, äh meine ich damit. <snorts>
In manchen Aspekten also, manchen Bereichen könnte man „ja“ sagen, in anderen Aspekten wiederum „nein“, würde ich mal so, äh, round about einfach so aus dem Nichts behaupten.
Mhm. Mhm. Ja, was äh, w hast du denn da Beispiele?
Hm, ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass die Regierung, ähm, was Leuten, die zum Beispiel, ja, Sozialgeldempfänger sind, also, so Bürgergeldempfänger, Wohngeldempfänger und so was, ne, dass sie denen tatsächlich, ähm, sehr wenig Hilfestellungen geben. Erst mal, wie man überhaupt, äh, Bürgergeld und so was alles beantragt und so was alles. Weil ich finde, das ist in Deutschland 'ne komplette schwachsinnige Scheiße, was du da alles machen musst, dass du da du wirst ja tatsächlich fast dazu gezwungen, dass du 'n Computer hast, damit du das machst alles, ne? Wenn du irgendwas vom Arbeitsamt willst, damit die feststellen damit du, äh ob du irgendwie 'n Arbeitsgeldanspruch hast, das musst du ja auch zum Beispiel, äh, für das Jobcenter ja vorlegen, ne? Du kannst diese Feststellung kannst du nur vor Ort machen als auch im Telefon mit 'n Arbeitsamt, ne? Das Problem ist, dass die darüber hinausgehend fragen, ne, kannst du zum Arbeitsamt nicht hingehen. Da musst du anrufen. Und das Problem ist, versuch mal, da bei dem Arbeitsamt, äh, in der Hotline durchzukommen. Da sitzt du teilweise 3 Stunden an, bis du einmal irgendwen an der Strippe hast.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.

gibt's ja nicht. Einen wunderschönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wünsche ich dir ebenfalls. <chuckles>
Danke gl danke, danke, danke. Äh, wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir denn? Hat dein Essen geschmeckt?
Mein Essen hat geschmeckt, ähm, hast du heute eigentlich schon was gegessen, ist die große Frage. Was gab's denn?
Ich habe heute schon was gegessen, genau. Ich hatte mir vorhin 'n wunderschönes, äh, Schlemmer-Käsebrötchen und später wird sich wahrscheinlich auch noch mal irgendwas anderes, äh, Feines zu essen gemacht. <chuckles>
Mhm. „Später", sagte er, um 11:20.
Ja, du du musst dir das so vorstellen: Ich habe, glaube ich, jetzt in der Nacht wenn's hinkam, hatte ich 4 Stunden geschlafen gehabt. Dann habe ich mich irgendwann gegen 13:00 noch mal kurz hingepflanzt und ja, dann bin ich erst seit, äh, <chuckles> ich glaube, 5:00 wieder aufgestanden. Äh, ja, deswegen ich werde wahrscheinlich in der Nacht noch wach sein, so gegen 3:00, 4:00 deswegen ich habe da nichts mit.
Mhm. Mhm. Okay. Ist das Frauchen ausgeflogen?
Wieso? Nö, die die hat so die hat immer 'n komischen Schlafrhythmus. <laughs>
Ach so. Na ja, gut. Also, ich meine, ich muss
So, die kennt das schon und ich kenne es von ihr.
Ja, muss ich grad reden. Ich meine, ich bin ja selber f total verschoben. Ich muss jetzt ja tatsächlich die Tage immer mal wieder, äh, früher schlafen gehen und früher aufstehen, damit ich am Dienstag und Mittwoch, wenn ich früh aufstehen muss, das nicht verschlafe.
Mhm. Mhm.